Hola hola, ¿cómo estás?
Hola hola, qué gusto escucharte, muy bien.
Ay, qué bueno, yo aquí queriéndote hacer una pregunta.
Claro que sí.
Eh, ¿cómo compartir recuerdos puede fortalecer una amistad? ¿Me puedes dar tu opinión sobre eso?
Claro, pues mira, yo creo que para para empezar una amistad se va formando de esos momentos, ¿no?, que se comparten con la otra persona
Ujú. Ah, okey.
y sobre todo cuando somos jóvenes o en la época, pues, escolar, pues, eh, estas vivencias que a lo mejor para para las 2 personas o el grupo de personas son nuevas, pues eso, eh, crea muchos recuerdos y a la vez esos recuerdos pues son experiencias que fortalecen la la amistad y la relación. Yo creo por eso es que Sí yo creo que por eso las amistades que tengo, pues, de la época de la prepa, sobre todo, pues, son las amistades con las que, pues, incluso hoy en día sigo, eh, llevando una excelente relación, eh, son son mis compañeros, eh, muchos de ellos ya eran mayores que yo o estaban en otros años
Ajá. Sí. Ujú. Ah, okey. Ajá. Ajá. Ah, okey.
y el compartir como actividades o a lo mejor, este, tiempos libres, tiempos de ocio así, pues dio pie a, pues ya sabes, aventuras, recuerdos Ajá, exactamente. Eso creo que fue algo que, pues hoy en día, pues ya sabes, ¿no?, cuando empiezas a hacer la la remembranza
Frecuentándose, ajá. Sí.
te da esa como como nostalgia, como como
Se juntan y empiezan como a recordar lo de: "Ay, te acuerdas de esta vez", y empiezan a hablar y como te ríes de lo como a lo que recuerdas, ¿no?, que pasaste con esas personas.
Sí. A lo mejor en ese momento, pues, eran cosas, como te digo, nuevas o difíciles, o incluso este, pues hasta cierto punto feas y pues con los años terminan siendo como que este, pues esos recuerdos padres, ¿no?, aunque en su momento no lo eran tanto, o sea, por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos en la yo estaba en en una preparatoria en la Ciudad de México, en Coyoacán, y, este, en Prepa 6, entonces, pues, tenía un grupo de amigos que ya estaban en la universidad, pero pues frecuentaban mucho la prepa porque pues está relativamente cerca. Entonces este sí, entonces hubo una ocasión en la que pues todo el día me fue supermal, ¿no?, me sacaron de una clase, me peleé con mi novio, este, me acu
Ajá. Ujú. Sí. Ah, okey. Ujú. Ajá. Ah, okey. Ah, okey. Tus amigos fueron los que te ayudaron.
más bien, haz de cuenta que estábamos, este, en la zona así como, pues sería donde se juega ajedrez, le se llama Las Ajedrecera, y estábamos ahí y de repente, pues, estaba: "No no, Gaby, pues, ¿sabes qué?, pues, tu día sí va nefasto", ¿no?, y en eso se me paró se me posó una una abeja en el brazo y me picó. Ajá, enton ajá, exacto, entonces, pues para yo terminé llorando y mis amigos así como de: "Ay, no, de veras está supersalada" y y pues me dio mucha, o sea, pues
Ja ja, ah okey okey. Ajá. Ay, en serio, para acabarla. Ajá. Te hiciste te sintió te sentiste peor, ¿no?, también.
este, así como que todo se me juntó, yo decía: "Bueno, ya nada más falta que me caiga un algo encima, ¿no?". Entonces, este, me acuerdo que se reían y me decían, no, uno de ellos me decía: "No manches, es que de veras tú atraes hoy la m la la mala suerte". Exacto, entonces, pues ahora, por ejemplo, cuando nos juntamos, pues es el chiste, ¿no?, de este: "Es que acuérdense que Gabriela", exacto: "Acuérdense que Gabriela está salada, este, cuando le va mal, ya nada más falta que se la lleve un pterodáctilo", o sea, algo así, ¿no?
Ajá. Muy ocurrente, ujú. Se acuerdan de esa historia. Ajá. Te sacan te van a sac querer sacar la vuelta cuando andes salada.
Exacto, entonces, pues a mí me da m a me daba me da mucha risa porque cuando me acuerdo, sí fue como que, pues, mi propia mala actitud ante todo, ¿no?, eh, me lle quién sabe, eh, me llevó a que a que me, pues pues, sí, a que me cayera la mala suerte. Pero lo recordamos como muy chistoso, es como esas cosas que, pues
Ajá. Sí sí sí. Es un bonito recuerdo, ¿no?, pues.
Exactamente, exactamente. Y cuéntame, ¿tú tienes algún recuerdo o así, alguna algún con amigos que cuando los recuerdes sea así con cariño?
Ajá. Ahorita que dijiste también de que eras como que tus mejores amigos con los que tienes son de la prepa, pues, yo también me sentí identificada, porque fueron con los que más también yo entablé como una amistad. Que hasta la fecha aún yo los sigo frecuentando de que nos juntamos, aunque ya vivimos lejos, siempre es como de que en las fechas de Navidad, cuando voy de vacaciones para allá, siempre nos juntamos a vernos. Y nosotros éramos de la los grupito, bueno, o sea, éramos como el grupito raro de la escuela. Y siempre estábamos grabándonos, cuando en ese entonces todavía no existía eso del TikTok y eso. Era como de nosotros nos grabábamos ya haciendo nuestras cosas, entonces tenemos muchos videos así nosotros haciendo nuestras ocurrencias de que nos juntamos, y nos ponemos a ver los videos, y a reírnos de lo que nos pasaba y todo. Y pues como tú dices, o sea, como dijiste, o sea, no importa sí son recuerdos felices o tristes, o incluso, vergonzosos, eh, pues, el hecho es de que existan esos momentos vividos juntos, pues crea una conexión especial, ¿no? Que no se puede como, pues, haces algo bonito que como recordar.
Sí. Okey. Okey. Sí. Sí. Exacto. Yo creo que hay muchos vergonzosos, ¿no?, creo que lo que sobresales en la prepa es lo vergonzoso. Y es que, eh, también no sé sí te pasa que estos famosos como recuerdos que te salen en las redes sociales, eh eh, lo lo miras tú, y dices: "No manches, cuando me ponía esa playera y cuando fulano de tal." Ajá, exacto, andaba en su moda tal, y este, y hasta le comentas, ¿no? Ya hoy en día es todo un un un empresario le comentas ahí: "Oye, te acuerdas cuando, no sé", ¿no?
Sí, sí, sí. Ajá. Las modas, ¿no?, que agarrábamos. <chuckles> Ajá. Sí, sí, sí te entiendo.
Traías tus tenis mugrosos, exactamente. Entonces, creo que, por eso yo creo que la prepa es una época como tan bonita, porque, encuentras como que tu como que tu tribu, ¿no?, donde, o sea, por ejemplo, yo era una persona exacto, yo era una persona que me costaba mucho trabajo y, bueno, a la fecha, ¿no?, yo creo que por eso siguen siendo mucho mis amigos. Eh, más bien, este, como yo hacía teatro y muchas situaciones así, o sea, siempre me, pues, soy muy parlanchina y, eh, y eso a veces se confunde con que soy presumida, ¿sabes? Entonces se confunde, porque yo en mi mente no lo soy, ¿verdad?, pero, bueno, quién sabe. Entonces este, exacto. Entonces me me me pasaba mucho que no encontraba como que en mi salón, o si tenía amigas, pues no, o amigos no duraba como mucho. Entonces, te digo que hice clic con estos chicos que ya estaban más más grandes que yo, pues, por temas de de pues, de vampiros, estaba mucho de moda en ese momento, exacto
Ujú. Donde te identificas más, ¿no? ¿Eres introvertida? Ah, okey. Ah, okey, okey. Wao. Ajá, la otra persona que no te conoce, ¿no? Ajá. Sí. Tenía los mismos gustos, okey, los hobbies. Sí, sí, sí.
el Señor de los Anillos, o sea, toda esa toda esa y no sé si recuerdas que en esa época como del 2006, 2000, algo así, pues, fue cuando salieron las películas, ¿no?
Ujú. De Crepúsculo y todo eso. <chuckles>
Todo eso. Entonces, este, me acuerdo que yo, o sea, con mi con mi mejor amiga, que yo, le digo que es mi comadre, o sea, yo la ubiqué porque iba por la prepa y estaba vestida así con unas botas que eran como igualitas a una cosa de Star Wars. Entonces de ahí empezamos a plat ajá. Entonces empezamos, as exacto, y a la fecha pues, o sea, si sale una serie, o si sale, o sea, toda la época dorada de los
Ujú. Ajá. Ah, okey. Le sacaste plática. Ajá. O se ponen a verla juntas.
Exacto, exacto. Entonces, eso, pues, ya somos adultas, pues, ya sabes independientes con adulto con gustos bien dementes, ¿no? Entonces, sí, eso la verdad es que
Ajá. <chuckles> Sí, así se juntan todavía de que, ay salió esta serie que no, o sea, que puede ser que les guste a las 2, y se ponen a verlo ya en por Discord o por videollamada, ¿o no, ya no?
Exacto. Sí, eso es bien padre, porque incluso, este, te digo, ya con s con con hijos, bueno, yo no tengo hijos, ¿no?, pero muchos de la de la bandita, pues, ya son casados, ya tienen hijos y está superchistoso, ¿no?, por ejemplo, que en Halloween, este, disfrazan a sus niños de hobbits, o este, ajá, o sea, y que, ay, yo conozco esa
Ajá. Sí, sí, sí. Ah, okey. Como que los disfrazan de sus propios gustos, ¿no? Los papás, cuando están recién chiquititos los hijos.
Exacto. Exacto, entonces, eso eso la verdad es que ha creado como que, eh, lazos bien bonitos que ya trascienden a, pues, ahora sí que a los a las siguientes generaciones. Yo creo que en unos años cuando ellos estén en la prepa van a decir: "Ay no, qué oso mi papá que se vestía del hobbit", ¿no?, y luego me exacto. Entonces, y afortunadamente en ese tiempo no había tanto este, redes sociales, porque sí hay unas cosas como supervergonzosas. O sea, ya sabes, las este, pues la fie la fiesta, ¿no? O cuando te rompen el corazón, no no, sea, yo recuerdo mucho eso.
Ajá. Ya pasó de moda eso, ¿no? Sí. Sí. Pasaste por muchas etapas en la prepa, pues, como por todo, como que la primera vez de todo, ¿no? Es lo que te pasa cuando eres adolescente y vas creciendo.
Exacto. Sí, exacto exacto. Entonces tú, este, eras más de la época que comenzaba a hacer, <chuckles> ay de la época ella, de la época en la que es
Ya de como épocas de los ochentas, así.
sí, ¿no?, long ago. Entonces, me imagino que todavía es esta época donde apenas empezaba el el YouTube, ¿no? No, yo soy de antes.
Eh, sí, ya ya estaba el YouTube, sí, ya estaba. Ya estaba el Facebook también.
Sí, y es que eso esa. Ah, ya estaba el Facebook, no, mira, imagínate, a mi me tocó desde los inicios del famoso, Hi5, entonces, sí nuestro y del MetroFLOG, eso, no sé, si alguna vez escuchaste esa
Ah, creo que sí me tocó como 1 año y algo, y sí, y luego lo ya como que se pasaron todos a Facebook, <chuckles> me tocó eso.
Todos exactamente migramos a Facebook y ese era así como que el boom. Entonces este, toda esa época, te digo, afortunadamente no estaba tan tan este, como que generalizado, porque, ya sabes, ¿no?, o sea, de repente te mo te te ponías así cualquier
Ujú.
cualquier moda que tú creías o estabas experimentando. Y no, pues, qué vergüenza. Imagínate, qué bueno que esas fotos se perdieron, porque serían de, del dominio así, ¿no?, ya estaría yo ahí. Este
Ajá. <chuckles> Sí me ha tocado que regreso a las fotos de Facebook así antiguas, y hay unas que de plano que digo, qué vergüenza, y no las borraba, sino que las ponía como privadas para mí, como de para mí, cuando yo quiera verlas. Pero, sí dejé esa, dejé la mayoría de todas, pues, por recuerdos, pero, sí hay unas que decía de no, esta me pasé y sí las ponía privadas. <chuckles>
¿Cómo me atreví, cómo se me ocurrió? Es que sí, luego de repente es que uno creía que era así como wao, ¿no?, o sea, yo recuerdo unas combinaciones, exacto. O sea, yo recuerdo unas combinaciones, sobre todo de de de ropa que yo decía: "No, es que me veo superganadora". Y ahora las veo y aparte ya sabes, o sea, sin nada de cuidado la foto, toda, este, chueca. Sí, pero bueno oh
Sí. Ándale, bien cool me sentía. <laughs> Ujú. Ajá. Y me tocaron las novelas de los niños, y me acuerdo que me ves quería vestir también como las las de rebelde con su faldita. <laughs> Y ellas estaban más grande que yo, o sea, pero, aún ahí quería copiarles de todos modos.
Ándale. Sí, exacto. No, es que Televisa le hizo mucho daño a nuestras generaciones, de verdad, con eso, porque, o sea, el gloss, los suetercitos arriba del uniforme, lo los tacones con falda de la escuela, ajá, los peinados locos, este, todo eso la verdad es que, pues, se quedó como que muy grabado en la en la en la generación. Y de y pues no, como que en la juventud mexicana, porque, en realidad pues no teníamos otra cosa en qué coincidir, este, o como como digamos ya de ahí, yo recuerdo que ya empecé a ver como que más Telehit y MTV y y así de
Ujú. Los peinados locos. Ajá. Ajá. Ujú, a los shows, sí, sí, sí.
exactamente y pues, de ahí sacabas, ¿no?, las ideas y y y de ahí te digo que pues, probabas tú ahí, el el trapo que tú creías que te quedaba bien y no.
Y como payasito, ¿no?, y ahorita miro las fotos y todos los colores revueltos.
Todos los colores revueltos. O sea, sí tengo que admitir que fui de la moda emo, no sé, en qué estaba pensando, o sea, <chuckles> realmente eso fue muy fuerte, te digo por
<laughs> Pero, fue como por moda que seguiste así con tus amigos, de que tus amigos también, eran o
No, no, no, más bien yo era como que siempre buscaba como que la tendencia y b estaba como que en descubrimiento de qué se me veía bien. No, me llevaba las burlas, así de, este, u 1, 2, 3, por Gaby atrás de su fleco, ¿no? O o o cosas así, ¿no? Porque era o o este
Ah, okey, okey. <gasps> Ah, okey. Y tus papás no te decían algo
Ah, creían que era una etapa, yo creo. Yo creo que sí, sí, claro. Claro, o sea, ¿por qué te tienes que vestir así? Y es que te ves toda ridícula, o este, ¿es necesario que te veas así tan chistosa?, ¿no?, o
Ah, no te no te molestaban tanto. Ajá. Sí. <chuckles>
Pues sí. La verdad es que son modas que, este, y y so so, ahorita que me acordé son son recuerdos como bien padres. Sobre todo, me acuerdo eso de que, pues, yo de la bandita era así la como la que buscaba hacer fashion y, pues, terminaba en risa y y y en burla. O sea, si si se hubiera puesto de moda
Sí, pues, sí. Ajá. Ajá. No les no les gustaba tu grupo.
pues, les hacía burla, más bien es como, o sea, si m al final sí me aceptaban, pero era como que el chiste de la semana. O sea, si se hubiera puesto de moda ponerme una cortina, lo hubiera hecho, eh, o sea
Ah, okey, okey. Entonces, ¿tú crees que compartir recuerdos, siempre es positivo, o a veces podría causar malentendidos? Como en este caso, de que dices.
No, yo creo que siempre el al al interior de de mi experiencia, o sea, entre mi grupo de amigos, siempre lleva a una a una buena, este, a un buen momento. Eh, los malentendidos y yo creo que las cosas, eh, digamos negativas, fueron en el momento, porque estábamos todos creciendo. Y con el tiempo este, pues, la misma forma de ser de cada uno, pues, fue, este, ahora sí que se nota
Ajá. Ujú. Ah, okey. Sí, sí, sí. Como que sí, ¿cierto?, que cada quien tiene como que su no sé, como que una forma de actuar en el grupito, ¿no?, que ya son como reconocidos.
Exactamente, y pues, los que lo hacían en mala onda terminaron yéndose, o sea, o los que no les gustaba, o les dolía mucho lo que pasaba, pues, terminaron alejándose, o sea, si si los que realmente sabíamos como de de qué iba la amistad, pues, somos exacto, ¿no?, porque, sí sí se nota mucho cuando te lo dicen como en tono de: "Ay estamos echando desastre" a cuando te lo están diciendo ya para para herirte. Y como a mí siempre me tocó eso, pues sí lo sabía como que distinguir bastante. Sí.
Ah, okey. Ajá. Sí. Ándale. Ya, n ah, okey, no, pues sí, sí es verdad, no, pues, sí, sí es bonito hablar de rec de los recuerdos, ¿no? <chuckles>
Ay, qué bonito acordarme. Ay Sí, muchísimas gracias. Espero tengas muy buena tarde. Cuídate, bye.
Igualmente. Hasta luego, eh, adiós.